Betul betul banget nih. Dan mungkin nih, eee, kamu kalo berniat gitu ya, bisa banget coba beli makanan yang, eee, gampang banget untuk disiapkan gitu ya. Jadi contoh-contoh seperti yang frozen tadi, gitu ya. Jadi, mmm, eee, frozen, frozen apa sih namanya, e sayur-sayur frozen, getu ya, atau buncis. Terus, eee, sayur frozen, terus adat m sayur beku, terus juga ada mungkin bisa beli banget telur satu satu kardus gitu ya, atau 1 dus gitu kan. Nah, terus juga ayam ayam bisa juga diporsi per satu satu Tupperware gitu misalnya. Nah, ini kan sebenarnya lebih hemat ya, daripada membeli fresh setiap harinya, seperti itu kira-kira.
Oh, iya. Iya, i Iya iya iya. Buah, sayur beku ya? Iya. Iya. Oh, kek gitu. Iya. Iya sih, Kak, nanti saya coba, eee, diversifikasi berarti mungkin ya, saya coba dulu. Tapi yang saran tadi ini mencoba frozen, eee, apa, yang tadi sayur beku itu, eee, itu bagus banget loh, Kak, saya belum pernah mencoba, karena pandangan saya itu nggak enak gitu. <laughs> Jadinya aduh nggak ter nggak ngelihat aja itu mood saya, makan itu susah banget, tapi mungkin saya bisa coba, dengan mungkin menggabungkan, dengan tadi itu ya, m 0,5 yang frozen 0,5 seger mungkin kali, Kak, ya. Yang set setengah segernya yang yang yang yang bisa nanti mem meningkatkan mood saya untuk makan itu tadi. Iya, sih, Kak, e bener sih, banyak o ternyata opsi-opsi makanan sehat yang murah, yang cuman saya mungkin butuh usaha aja lebih lebih ngeriset sebelum Kak, iya sih. Terima kasih loh Kak, saran-sarannya ini sangat bagus dan, eee, mudah-mudahan saya bisa coba dan konsisten ya, mencobanya gitu.
Nah, e Betul banget. Iya. Benar banget. Iya.